Maaaring ikuwento mo ba sa ikuwento mo sa'kin yung simpleng habit na nagbago naman nagpabago naman sa buhay mo?
Siguro ano, ah, yung actual habit siguro naging ano ako, eh, mas naging mindful ako sa ano, sa mga ginagawa ko sa katawan ko, yun. Kasi ano, eh, nagkaroon ako ng health scare, ah, co couple of years back, 'yon. Kasi before nun ano, eh, siyempre yung wala kang nararamdaman, 'di ba. So, sige ka lang ng sige yung lifestyle, ah, puyat, laging kulang sa tulog, sige lang ng sige sa pagkain, ganon tapos sama pa ng alcohol and tapos, ah, siguro after nung pandemic, ah, siguro culmination na rin ng mga things kasama na siguro yung ano, yung, ah, anxiety na dinala nung pangyayaring 'yon.
Hmm. Hmm. Okey. Mm. Mm. Nung pandemic? Mm.
Oo. Yun kasi siyempre ano, eh, di ba, ah, takot yung mga tao so mat mataas talaga yung anxiety ng mga tao tapos medyo napabayaan mo rin lalo yung sarili kasi nga walang galawan, sa bahay lang, gano'n. So ayun nagkaroon ako ng health scare. Ah, ang nangyari kasi napapansin ko nung simula ano, ah, napapansin ko, "Ba't parang laging mataas yung heart rate ko?"
Hmm. Ah, okey. So, abnormal siya.
Gano'n. Mhm. Oo, kakaiba kasi ano eh, kahit nakaupo lang ako, wala akong ginagawa gano'n. So parang kinakabahan ako, anxie so sabi ko, "Anxiety ba 'to?" Ganun. So, ah, so naisip ko, ah, kasi kakaiba dahil kakaiba ngayon lang nangyari sa'kin yun baka kailangan kong i-address na bago pa kung ano yung mangyari.
Mm. Bago pa lumala, oo.
Oo. So, nag-ano ako, nagpunta ako sa doctor, sa isang neuro. So tapos tinanong niya yung habit ko na sabi niya mukhang wala naman. So nagpagawa siya ng mga tests and stuff gano'n. So okey naman, so binigyan ako ng something for kasi tinanong din niya yung way ng tulog ko eh. Kasi ang tulog ko talaga hindi maayos, putol-putol. Like sa sa span ng isang gabi, hindi talaga, ah, hindi talaga ako naka nakakakumpleto ako ng tulog, pero putol putol. Yung ganun. So, hindi talaga maganda yung quality. So ayun na nakatulong. Oo, so kasama yun kasi nga siguro stress and anxiety gano'n. So nakatulong yung ano, yung gamot na, ah, binibigay. Pero naisip ko, ah, tawag dito hindi ayokong maging, ah, dependent do'n.
Mm. Mm. Hmm, okey. So, parang factor yun? Hmm. Oo, kasi mahirap na rin di yung magkaroon ng maintenance, 'no?
'Di ba mahirap eh. Mm. So, gusto ko na gawin na masanay ako na wala yun. So, eto na, nag-start na yung ano ko, yung mga naging naging mindful na ako sa mga bagay-bagay ko. So, ah, sinimulan ko sa pagkain.
Mm. Mm.
So, as much as possible, ah, healthier na yung gusto kong pagkain ngayon. Sinuggest ko rin na baguhin na yung menu sa bahay para na rin sa lahat. Tapos ano, ah, nag-try akong ano, ah, maging mag-breathing exercises, yung para ba kumalma? Mm, ganun.
Mm. Mm. Oo. So, nakatulong naman yon, yung breathing exercises?
Nakatulong sa si oo, nakatulong pero struggle sa simula hanggang sa ano, ah, nag-try na rin akong mag-exercise, ganun, na nag yung gumagawa ako ng nagdagud tata-trial and error ako ng mga bagay na sa tingin ko maaari kong gawing natural na paraan para makatulong dun sa kung ano man yung nararamdaman ko.
Mm. Oo. Kumbaga sinubukan mo yung ibang mga pamamaraan kung ano yung pinaka-effective na magwo-work sa'yo, ganun.
Mm, tama ganun. So ngayon, ah, looking back, masasabi ko na nabuo ko na pero kasi hindi hindi na nagtapos eh. So, 'di ba ginagawa ko na 'yon. So, okey na siya, dahan-dahan okey. Tapos, nagtataka pa rin ako from time to time hindi pa rin nagbabago yung ano ko, yung, ah, oo, yung heart rate ko. Sabi ko, "Bakit ganun pa rin eh may ginagawa." So, di ba frustrating, di ba? Kasi, all the while isipin ko, ah, kailangan kong gawin 'tong mga 'to. Yung mga, ah, mga habit na binabago ko sa buhay ko at lifestyle ko is nakakita ako ng konting tulong. Pero ba't parang hindi enough.
Mm. Yung kondisyon? Mm. Oo. Mm, tulong Ah, okey.
Oo, ganun. So, inisip ko, ano kaya ang meron. Bakit ganun. So, ano rin eh, ah, siguro hindi rin siya nakatulong na thinking na yung thinking ko na, "Dapat ko lang gawin 'to, o-okey lahat."
Mm.
Yung gano'n. So, ang mali ko pala is hindi ko pa nakikita yung buong picture kung ano talaga yung nangyayari. Kasi yun lang kaagad, dun lang ako nag latch on kaagad, na kailangan ko lang baguhin yung lifestyle ko at buhay ko. Ah, oo, okey na rin kung
Hmm, okey. Eh, pa'no mo ba ano, na-detect no'ng umpisa yung pagtaas ng heart rate mo? May ginamit ka ba, smartwatch, gano'n, or naramdaman mo lang sa kabog ng dibdib mo? Paano siya ano, naday paano mo siya naramdaman sa sarili mo?
Mm. Ah, na kasi may naka-smartwatch ako tapos araw-araw ko siyang suot. So tso nagwa-warning siya.
Mm. Ah, okey.
Oo, tsaka nararamdaman ko rin, kasi ano, eh, um, naririnig ko, eh, tapos yung, alam mo 'yon, ang ang weirdo, halimbawa nanonood lang ako ng TV, relax lang ako sa bahay, tapos gano'n. Tapos ang naging ano ang parang naging turning point nito para malaman kung ano talaga yung nangyayari sa'kin, ah so nagda-drive kasi ako tapos napapansin ko parang lumalala.
Mm. Mm.
Ganun, kasama ko yung partner ko, pauwi na kami. Tapos sabi ko, ah, pagdating sa bahay, sabi ko, "Ah, parang weirdo na, parang hindi ko na" So, ah, sabi niya, "Sige punta na tayo ng ER."
Mm.
Kasi parang the for straight 6 hours ang taas, eh, hindi siya bumababa eh. So, iyon.
Mm, mga ilang range yun, more than 100 beats per minute ganun? Oh.
Oo, ano siya, siguro mga 130, 140. Ganon, walang activity ah, oo, walang extraneous na ginagawa.
Grabe, without activity hindi ka ano, tumatum hindi ka tumalon-talon or nag-running ganun, para ganun kala kataas.
Oo. Wala. Mm, 'di ba, nakakaano, nakakaba. Ayun, <chuckles> kaya bumibilis din yung tibok ng puso siguro, tapos pwedeng sa ER tsinek, tests and stuff. Ayun na, ah, na discover na meron akong ano, ah, overactive na thyroid kaya pala ganun. Oo, so may hyperthyroidism ako.
Oo. Mm. Ah, okey. So, hindi siya directly link sa heart mo, na yung heart mo yung may problem, ganun?
Mm, mm, kasi ano eh, oo dinouble check din kasi after no'n, pag nung umokey na ako, ah, binigyan na yung bin nabigyan na ako ng gamot para sa thyroid hormones. Ah, nag-stress test din ako nag-test din ako sa heart, so okey naman siya. So, yun nga, yun lang yung nag cause, may may may physical cause siya, tapos na na amplify siya nung anxiety.
Mm. Mm. Okey. Oo. Mm, eh
'Ganon, kasi ang isang ano pala isang malaking factor pala nagko-contribute sa, pag pagwawala ng hormones ko nung thyroid is yung stress.
Hmm. Mm. Ah, okey. So, yung stress pala hindi lang siya physically nagma-manifest sa tao kumbaga pa kahit dun sa functions ng mga organs naapektuhan niya, ganun?
Ayun. Mm. Oo, ah, 'ganon gan 'ganon pala siya kalala, kasi ano tumataas yung ano, cortisol levels mo, stress hormones mo, tapos nagkakaroon ng hindi magandang ah, siguro yung function ng katawan mo nagkakaroon ng inflammation and stuff gano'n naghi-haywire, 'yon. 'Yon na, so nung nalaman na 'yon
Mm. Mm. Hmm, okey.
Ah, naisip ko ah, okey. May meron palang ano, meron palang physical cause, okey, hindi lang pala siya sa ano ko, sa anxiety ko. So sabi ko, "Ah, sige." Ah, imbes na naisip ko na, okey na pala ako, wala na akong kailangan gawin, hindi. Ang ginawa ko, yung mga rutina nabuo ko, yung mga sinusubukan kong bagay, yung mga habit mga pagkain ng, ah, mas maraming gulay, iwas na masyado sa karne, sa junk food, tapos paglalakad, exercise, 'yon pinagpatuloy ko.
Mm. Mm. Oo. Mm. Pinagpatuloy mo while on your ah, thyroid medication ganun.
Oh. Oo. Mm. Habang nag-ano ako, nagme-medicate. Mm, kasi ano naman eh, tinanong ko naman sa doktor kung puwede ba akong mag-exercise. 'Yon nga pinag-stress test ako. Ang sabi kung okey naman, sige go puwede ,'yon. Basta ang ano lang daw ang lagi na masasabi pakikinggan ko lang 'yong katawan, kung kaya.
Oo. Mm. Oo. Eh, sa mas malalim na ano aspeto. Anong, ano ba 'yong hyperthyroidism maaari mo bang big maaari mo ba akong bigyan ng, ah, overview sa condition na 'yan?
Siguro ano in in essence ano siya eh ah, ah sumosobra yung paglalabas ng thyroid ko, ng hormones. So ang nangyayari kasi sa'kin kaya lagi kaya pala siya mataas yung, heart rate ko. Since nago-overdrive yung kata osi autoimmune disease, siya eh, yung graves. Ah, ah specifically hyperthyroidism ako graves disease. Oo, so ano siya autoimmune. So basically yung katawan ko lagi ang feeling niya, naka-fight or flight mode ako.
Mm. Mm. Ah, okey. Oo, oo. Mm.
So, lagi akong tense. Ganon. Tapos ang ano niya, ang side effect niya kasi isa sa side effect nya bukod dun sa mataas ang heart rate is, ah, since lagi akong naka-fight or flight mode, laging nagko-consume yung katawan ko ng energy.
Mm. Hmm, okey.
So, ang nangyayari, ah, lagi akong gutom.
Mm. Lagi ka ring gutom.
Kaya kung Oo. So, kain ako ng kain, hindi na hindi ako satiated. Kasi lagi akong ano, ah, aware. Laging gusto ng katawan ko it's either, ah, tawag dito? Ah, tatakbo tayo, lalaban tayo, gano'n. Kaya laging mataas yung heart rate ko kasi feeling nya, ah, may mangyayari.
Mm. Oo. Mm. Yung sa pakiram
'Yon. So basically 'yon, overactive yung thyroid nag na na out of balance yung hormones, gano'n.
Oo. Eh, yung sa pakiramdam mo kapag, ah, kunyari nagpapahinga ka or natutulog, may times ba na parang, ah, nagugulat ka sa kalagitnaan ng sleep mo gano'n or pag paggising mo ba ay pakiramdam mo pagod na pagod ka? May mga ganun ba yun?
Hmm nung dati nung hindi pa naa-address, oo. Hirap talagang matulog kasi ano eh, ah, yung tipong magigising ka kalagitnaan ng gabi kasi kina nararamdaman mo yung ano, it's either yung gutom or bigla kang kakabahan ng walang nangyayari.
Kabu puso Ah okey.
Yun nga na magigising ka na takot ka pero wala namang ano, wala namang actual na dahilan kung bakit. Yun ganun madalas, yun. Tapos, nung ano nung eventually, yun nga na-diagnose tapos nabigyan na ako ng medi ng medication para dun. Ah ano naman nag-ano na, ah, naging better na siya, okey na ngayon.
Mm. Hmm, okey. Mm. Hmm, okey.
Wala na yung mataas na heart rate, 'yan. Tapos siguro combined na rin nung ano, nung ah, pagbabago ng habit sa pagkain at ah, exercise yon, malaking tulong, yon. Pero ano siya eh, ah dagdag ko lang ano siya eh, hindi siya mabilis na gamutan.
Mm. Eh nung, oh? Ah, talaga?
Taon, oo.
Mga ilang taon naman inabot nun?
Siguro, so far ngayon nasa medication pa rin ako. Pero low dose na ako. Siguro, second year ko na. Kasi ano, eh Oo, kasi as much as possible ano, ah, dapat on top ka lagi dun sa sa hormones mo. Ah, dapat Kasi hindi natin maiiwasan minsan may mga stressful na nangyayari sa buhay natin, eh, 'di ba? So, isa sa tala yun ang trigger sa'kin, yun. So, minsan halimbawa, na-stress ako, tataas siya! So, kailangan i-adjust ulit yung gamot, ganun.
Talaga? Grabe rin pala yan. Oo. Mm. Oo. Mm. Ah, gano'n ba 'yon? Eh, 'yang ah, condition na 'yan, ah, curable ba siya? Or lifetime na siyang kailangan ng maintenance na gamot, gano'n.
Hmm. Hmm, actually, ang goal talaga nung ano, nung doctor ko, nung endocrinologist, is matanggal pwede naman. Kailangan ko lang makontrol. So, ah, hindi lang minamadali kasi para okey yung ano, yung transition to hanggang sa mawala na yung meds.
Mm. Mm.
Mm, so ano naman siya Ah, sa tingin ko, ah, unless yun nga, kailangan kasi ng matinding lifestyle change, eh. So kung hindi ako magbabago, hindi siya mawawala, or hindi ko maman hindi ako matututo mag-manage ng stress, hindi siya mawawala. Pero, 'pag natutunan ko or nagagawa ko 'yon, yon, ah eventually, matatanggal na rin ako dun sa medication.
Hmm. Mm, eh, yung stress di ba, parang hindi naman talaga natin maiiwasan sa buong buhay natin. Ano yung mga ways mo para ma-cope up yung stress kapag kunyari nararamdaman mo na mo na parang stress ka na, ah, ano naman yung mga ways mo?
Tama. Mm. Oo. Ano, ang una kong natutunan gawin, acknowledgement. Kailangan kong i-acknowledge na nai-stress na ako o anxious na ako, ganoon o na-overwhelm na ako o nabu-burnout na ako. Kailangan munang ma ang natutunan ko na 'pag natanggap ko, 'pag na-acknowledge ko na, yun yung nangyayari sa akin. Mas madali akong magproseso kung ano yung mga dapat kong gawin.
Mm. Mm.
Tapos nas na mas napapakalma ko yung isip ko. Kasi na aano namin na, ah, fleeting moment itong stress na 'to. Hindi ito, ah, dapat babaran, hindi ka dapat mag-overthink or hindi ka dapat continuous yung anxiety mo dito. So, yun tapos nakakatulong din siyempre yung ano, ah, mindfulness, yung, ah, breathing exercises, paglalakad sa akin para i-supplement yung ano, yung habang pinoproseso ng utak ko, iniintindi namin kung ano yung nangyari, bakit nangyari, ano yung pwedeng gawin para mawala.
Oo. Mm. Mm. Mm. Eh, ano naman masasabi mo sa mga taong parang, ah, binabalewala yung ganitong mga condition, kahit nararamdaman na nila, gano'n?
As hmm. Siguro kung kung kung talagang actively nilang binabalewala ano, ah, ah, mahirap eh. Kailangan kailangan on top ka sa katawan mo kasi mahirap sa nasa huli ang pagsisisi eh. Dapat kung kaya, as much as possible. Kasi ikaw tayo naman may kilala sa katawan natin eh, 'di ba. So, kung meron kang kakaibang nararamdaman more than yung sa usual mo, ipa-check mo na kaagad. Lalo na kung kaya naman, kung may means. Kasi, ah, yun nga sabi nila e e eto lang yung buhay na meron tayo, eh. So, kung kung ite-take for granted natin na sasabihin natin na, "Hindi okey lang yan, okey lang." Eh, yun nga, mahirap yung gano'ng ano, ah, thinking.
Mm. Oo. Mm. Oo. So, mahalaga talaga yung early diagnosis, gano'n.
Oo. Oo. Mabuti nang solusyon agad, kaysa pagdusahan mo sa dulo yung ano na malala na.
Hmm, okey. Ah, maraming salamat ah, sa mga impormasyong iyong binahagi tungkol sa, ah, pagbabago ng, ah, lifestyle at habit.
Hmm. Mm, okey. Ayun, salamat din sa pakikinig. Sige, paalam.